Dunque, oggi volevo chiederti di raccontarmi una sfida che hai superato nella tua vita.
Sì. Fa guarda, sicuramente, ehm, una delle, mhmm, mie più grandi sfide è stata che, uhm, in passato, nel mio corso di studio, avo studiato legge, giurisprudenza mhmm sì, bellissima facoltà, assolutamente, e avevo anche iniziato a, chiaramente, esercitare la professione, anche se non da avvocato perché ho fatto la triennale, quindi, <sucks teeth> ehm, non avevo l'abilitazione avvocato ma comunque lavoravo in uno studio giuridico. <sucks teeth> Ehm, un po' per quello che mi avevano indirizzato a livello familiare eccetera, era una cosa che mi sono, diciamo, fatto andare bene, anche perché, appunto, non mi dispiaceva. <tsk> Uhm, però fin da piccolino la mia più grande passione, chiaramente, era quella di computer e videogiochi, diciamo. Ehm, questa tecnologia.
Okay, bello. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Ah, okay. Quindi una cosa diversa totalmente, <chuckles> talmente diversa, okay.
Tota bravissima, totalmente diversa proprio, cioè mo agli antipodi sotto molteplici punti di vista. <sucks teeth> Ehm, quindi, diciamo, la sfida è stata quella di arrivare a 35-36 anni, ehm, diciamo, piantare baracche e burattini, come si suor dire e, ricominciare da capo, a studiare tra l'altro. Quindi, uhm, ho iniziato appunto a fare 3 anni di, mhmm <tsk> di accademia, dove ho mi sono specializzato in game design, e per poi iniziare un percorso che, insomma, mi mi ha portato a, uhm, raggiungere quella che poi è la è la mia realtà odierna di vita nella quale, chiaramente, sono molto felice.
Mh-mh. Mh-mh. Ah, okay. Giusto. Mh-mh. Mh-mh, okay. Quindi, diciamo che, sicuramente è stata una sfida, mhmm, abbastanza temeraria, no, e in un certo qual modo arrivare, comunque, ad un'età dove molte persone, in realtà, restano ancorate, uhm, magari al proprio lavoro o comunque a una situazione che, nonostante non li renda completamente felici, però forse gli danno una stabilità e per questo non non rischiano. Però nel tuo caso hai avuto il coraggio di farlo. Qual è stato, ti ricordi, il momento in cui tu hai detto: "No. Basta. Devo cambiare lavoro. Voglio ributtarmi sui libri e provarci?"
Molto. Esattamen